Olha, eh, eu não tinha pensado nisso, mas, sim, eh, foi uma excelente ideia, porque a gente não tinha pensado em, de repente, começar aí, eh, bem devagarinho mesmo, aos finais de semana, né, porque realmente, ele não trabalha nos finais de semana, eu sei que são os dias que ele tira pra descansar, mas também entendo que ele é, mas eu também entendo que ele toparia, de repente, fazer isso no final de semana, em troca de não ter que sair do trabalho dele, entende. E eu acho que ia ficar mais seguro. Uhum.
Sim. Claro, merecido. <laughs> Sim. É, porque é uma possibilidade. É. E aí assim, eh, se por um acaso ver que a coisa não é do jeito que vocês imaginam, tal, e e e, ah ah, o rendimento, assim, não s não vai chegar no que vocês precisam, e esperam para continu pra pra substituir o que ele ganha hoje, eh, é sentir esse mercado e é óbvio, no começo, ele ainda vai estar fazendo nome, né, ganhando clientela, tipo, é um é um trabalho de formiguinha, e de tartaruga, às vezes, né. Vai ter e e tem essa questão da sazonalidade também, né. Porque aqui eles trabalham muito no jardim nessa, eh, época de primavera, né, eh, verão, assim, também. E aí depois, dá uma caída, né, porque no outono vai morrer tudo, inverno nem se fala. Ainda que na Flórida não neva, né, ainda tem esse esse
Uhum. Sim. Verdade. Uhum. É. Uhum. Não ta não, não tanto. É, mas ainda assim, é é sazonal mesmo. É verdade.
Hã. Sim. E vocês já pesquisaram, assim, como é que é, eh, o o uma uma maneira também, seria fazer um benchmarking, né, uma um uma conversa com alguém que já está no no ramo, no setor, e só sentir, não ficar pru perguntando muito, assim, para a pessoa não sentir invadida, mas, tipo: "Ah, como é que é o serviço durante o ano, os contratos", enfim. Tem alguém que vocês podem fazer essa pesquisinha, aí, e sentir como é que é isso?
É.

Olha, eu queria falar com você sobre um assunto, assim, que tá bastante, eh, tá muito na minha cabeça, ultimamente, martelando, sabe. Eu queria ouvir um conselho, saber a sua opinião sobre isso. Eh, eu preciso muito superar o medo de falhar, ao tentar algo novo. Esse algo novo, no caso, é um novo negócio que eu tenho pensado muito em iniciar com o meu marido.
Certo. Claro, vamos lá. Tá. Ai, que legal. Me conta. Que que tipo de negócio vocês estão pensando em fazer; como é que é isso?
É, eu vou te contar um pouquinho, assim, da nossa vida pra você entender bem como que é aí é o nosso cenário, tá?
Tá bom. Aham.
Eu trabalho, meu marido também trabalha, nós moramos nos Estados Unidos. Ele tem um trabalho, assim, de eu não nem sei quantos anos, talvez 9 anos, ali, naquela companhia. E eu trabalho de casa, eu moro aqui também há alguns anos e bom eu tenho trabalhado de casa, tá legal, tá bom, porque, né, eu tenho essa flexibilidade. E a gente tem uma vida, assim, OK, financeiramente. OK, eu digo, tipo, as contas estão pagas, entendeu. A gente não tem grandes dívidas que pra se preocupar, mas a gente também não tá rico, né. A gente tá ali no no OK.
Certo. Tá. Claro. Sim. Sim. Certo. Sim. O o nível de conforto razoável e é óbvio, assim, ainda batalhando, né, pra <chuckles> pra pra, enfim. Sim.
Isso. É. Uhum, exatamente. Então, assim, a gente f trabalha os 2 trabalham bastante. Ele sai de casa super cedo, tipo 5h e te e nunca tem hora pra chegar às vezes ele chega em casa às 16h mas, às vezes, ele chega às 19h, sabe. É uma é um trabalho
Tá. Uau. É imprevisível, é. Sim.
É, então, assim, quando a gente teve o nosso filho, que hoje tem 5 anos foram, assim, anos muitos anos, ali, só meu de muita dedicação durante a noite porque eu tinha dó, que ele acordava de madrugada, sabe, então o trabalho dele realmente é bastante é é é muito trabalho, demanda muito exatamente, essa palavra. Então, eu sempre fiquei pensando que a gente tem que ter alguma coisa nossa, né, que, de repente o o meu marido, ele tem muitas habilidades, assim. E uma delas que eu percebi na nossa casa é que ele gosta muito de cuidar do jardim. Sabe, de então ele sempre compra flor; meu marido adora. Ele gosta mais de flor do que eu, eu falo, sabe. <laughs> Ent isso. Tem, com o jardim, ah, ele gosta. Então a aí eu fa eu sempre pensando em alguma coisa pra gente começar juntos e eu nunca tinha e tudo que eu propunha a ele porque, olha só, a gente mora numa cidade que é relativamente pequena, mas tá crescendo muito, Então, uma família que tá cres uma desculpa, uma cidade que tá crescendo muito, falta tudo. Ou seja, a gente precisa de um mecânico, a gente vai pra outra cidade porque, assim, o mecânico daqui tá sempre ocupado, sabe. Aí eu precisava eu eu tive uma cirurgia, precisava de alguém pra vim limpar minha casa pra me ajudar com com a limpeza, também não tinha ninguém; só daqui a 2 semanas. Eu precisei de alguém pra cortar grama então, tá faltando tudo, porque a cidade tá crescendo e tem pouca pouca mão de obra mesmo. É.
Aham. Sim. Demanda muito, né. É, é. Certo. Certo. Tá. Uhum. Ah, boa. Sei. Aham. <laughs> Tem todo esse cuidado, aí, com a parte de Legal. Certo. Ah, boa. É, verdade. Certo, é. Sim. Mão de obra. Ó, eh, aí gera várias oportunidades pra quem tá afim de investir, né.
Pois é.